はい。ああ、なんかすごい懐かしいな。成田の話なんか、も、全然誰ともしてないね。もちろんあの家族とね、あのあえて成田の話なんかしないじゃないですか。
<laughs> うんうん。 そうですね。
ああ、懐かしい。<laughs>
少し帰りたくなりましたね。
そうですね。よく帰られますか、日本？
最近は帰ってるんですけどね、あんまり、うん、やっぱりに-にそうですね。なかなか、国際線もたこ高いので。そうですね。
うーん。難しいですよね。 うーん。 やっぱにしゅうかんぐらいねそうですね。にしゅうかんぐらい取れないと意味がないっていうか、時差ボケでね。
そうなんですよね。でさうーん。だからゆっくり帰たいね。うん、1ヶ月ぐらい帰りたいですね。<laughs>
うーん、はい。 時間取られちゃってね。<laughs> はい。 そうですね。じゃ、ぜひ春か秋か、うん、また芋煮を楽しめる時に、秋ですね。
い うん。 是非山形にも来てみてください。<laughs>
はい、そうですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、失礼します。
失礼します。